آه، إ إ إيه إيه السِرّ إن هو دايمًا، دايمًا في القمة؟ إزاي؟ عمرُه ما نزل ولا اختفى ولا اسمه غاب عن الناس. فده فضول كبير عندي.
بالضبط، آه. آه. بالضبط، طَب أنتِ مثلًا بتفكّري إنه ممكن يكون في حاجة معيّنة؟ أو من وجهة نظرِك أنتِ شايفة إنه أنتِ عارفة ليه هو وجهة نظر أو أو هو ليه يعني مستوى معيّن وصّله للحاجة دي؟
أ يمكن صوته حلو، يمكن عشان صوته حلو، بس أكيد في حاجات تانية، وده اللي عايزة أسأله له، يعني أنا عايزة أسأله مثلًا من الأسباب إن أنا نِفْسي فعلًا أقابله، عايزة أقول له يعني هو هل هو بيخاف؟ هل هو في مرّه حس إنه ممكن الناس تزهق منه؟ طَب إس إزاي جايب الثقة دي؟ الثقة دي نابعة من إحساس حقيقي على فكرة، وأنا نِفْسي أعرف هو يعني إزاي جايب الثقة دي؟
آه. حلو. إمم. بالضبط. آه، بالضبط، طيب آه. طَب أنتِ مثلًا هل ممكن تسأليه في حاجة شخصية، أو حاجة حتى عن مثلًا آآ مشوارُه الفني أو كده بالنسبة لِك هتبقى م مفيدة؟ أو عايزة أو نِفْسِك تسألي فيها يعني، مثيرة بالنسبة لِك؟